E e, sei lá, me deixou até sem saber se eu gostei ou não gostei da história, ficou, assim: "Que que eu que que eu acabei de ler?" Sabe, ficou uma coisa meio estranha, assim, na minha cabeça.
É. <laughs> Sim, sim. Cara, entendi, entendi.
E você, você tem alguma revelação impactante, assim, que você viu?
Entendi. Pô, eu tenho, eu acho que eu já comentei contigo sobre esse filme uma vez. Mas aí, se eu falar vai estragar, acho que você nunca viu.
Hã. Ai, é o o Apocalipse? Não. Foi quase.
Que é o predest é Predestinado. Não, o Apocalipse é puts, é muito maneiro mas não tem muita revelação não, é mais a é empolgante mesmo de assistir. Mas é Predestinado, esse filme. É com Ethan Ethan Hawke. Ah, tem certeza?
Aham. Não tem tanta revelação. Aham. Entendi, entendi. Hã. Não, mas pode falar, não tem problema não. Tenho, tenho. Não tem problema, tem tanto li filme para ver nessa vida, está tudo certo.
<laughs> Tem certeza? Cara
Tenho, me conta, agora estou curiosa. <laughs>
esse filme, ele ele é muito louco, assim, acho que foi o filme mais louco que eu já vi na minha vida. E eu acho que a revelação é tão maluca, que talvez eu tenha sentido o que você sentiu, não sei se foi
Hã. Hã. Bom ou ruim?
Que que eu achei? É, é mais pra bom. Mas, assim, tu: "Caraca, como assim? Que loucura é essa?" Eh, que que acontece, um cara, ele é um agente temporal, ele fica v viajando no tempo. É, tipo, ele viaja no tempo pra pra meio que capturar as pessoas, entendeu, pra
Sim, sim. Hã. Aham. Temporal? Ah, ele viaja no tempo. Entendi. Aham. Entendi, entendi.
E aí tem uma agência lá, tal, que ele é que ele é membro e aí é pra pegar un uns criminosos, né.
Aham, aham.
E aí ele entra nessa missão. No e aí o filme meio que eu acho que começa com um um flashback, alguma coisa assim, é um cara de meio que de terno, de chapéu, e ele dá um tiro em uma pessoa, a pessoa cai, eu não lembro se aparece a cara da pessoa caída ou não, ou se não aparece a cara de nenhum dos 2 mas, enfim, aí beleza, começa assim.
Sim, sim. Aham. Sim. Aham.
Aí o filme vai se desenrolando, ele encontra com uma <clicks tongue>
Sim.
com puts, agora é o quê? Eu acho que é co com homem
<chuckles> Aham, aham. Como personagem, um persona aham, aham.
É, com personagem, com homem

Aham, é o cara que ele está procurando não.
Calma, na verdade
<laughs>
esse parceiro ele já foi uma mulher, ele era hermafrodita.
Ah. Entendi.
E aí, ele já foi uma mulher. Aí beleza.
Aham.
Garota, o s o filme simplesmente passa, e eu vou já pular para o final.
Hã. Sim, sim.
No fim das contas, esse cara
Ah.
é o mesmo cara é o mesmo cara, que ele acabou de encontrar que que é uma hermafrodita, e o tal, assassino é ele. Ou seja, simplesmente todos os personagens eram era a mesma pessoa.
Aham, aham. Sim, sim. Era a mesma pessoa.
E aí, ele mesmo pegou ele, que teve ele. Cara, a história é bizarra. Ele, não detalhe, ele mesmo pegou ele mesmo, e teve ele mesmo.
Sim, aham, nossa que doideira. É, com certeza. Aham. Aham. <chuckles>
Cara, você não tem noção, eu eu nunca vi isso em um filme, cara, foi muito bizarro, foi muito bizarro. Então tu imagina e, no fim das contas, ele mesmo era o assassino porque ele meio que queria quebrar esse ciclo, entendeu? Ele meio que ficou maluco por conta dessa dessa história.
Aham. Sim, sim. Aham, aham, sim, sim. Ah, ele não aguentava mais, né. Já estava, é, louco, olha, muito bom.
Sim. Cara, foi uma foi um dos plot twist mais loucos que eu que eu já vi, foi bem impactante, assim. E a revelação, é uma revelação estilo Jogos Mortais, não sei se você lembra do 1º que aí começa aquela
Sim, sim. Eu lembro do 1º, ai, que o cara estava junto, né, é verdade?
É, e a revelação é tipo, assim, muito empolgante, porque toca a musiquinha dos Jogos Mortais, e aí vai aparecendo uma compilação de cenas, assim, que tu: "Caraca, caraca!", e aquela música empolgante, né, tocando. E foi da mesma forma que que esse filme começa, uma música, assim, bem tensa, e aí vai passando os flashes aí tu começa: "Não, tá de sacanagem, tá de sacanagem, que era ele". E aí e aí e aí tem a revelação então
Aham. Sim, sim. Aham. É é. Entendi. Sim, sim. Aham, aham. <laughs> Entendi, maravilha, nossa, agora você me lembrou do 1º Jogos Mortais e na ele foi muito bom, né, e eu lembro que, na época, foi assim, né, uma febre, e aí eles fizeram tantos outros, mas nada se compara aquele 1º, né, aquele 1º foi sensacional.
eu acho que foi bem mais impactante. É. Sim, sim. Pois é, o é é impactante, né, o a revelação. O o cara que armava tudo tava, ali, com eles, né, o tempo inteiro na sua frente. E e a música ajuda muito, né, porque a música dos Jogos Mortais é bem legal, e aí, quando ela começa a tocar, <humming> e aí vai dando a revelação. <laughs>
Sim, sim. É. Aham, aham. Sim, sim. É. É, é. Sim. <laughs> É muito bom, muito bom. Ah, eu eu acho que é sempre interessante, né, e, sei lá, tem sempre uma criatividade ali, né, tipo que você fala: "Nossa, que legal!", tipo a pessoa saiu da
Muito maneiro. Sim. Aham.